Oye, pues fíjate que últimamente, no sé, estoy como en un bucle, estoy como en una parte en la que estoy teniendo como un bloqueo creativo, como que no tengo ideas nuevas, ideas frescas para mi trabajo regular, eh, te pongo un poquito en contexto. Realmente, mi trabajo es es trabajar desde casa, trabajo como editor de video. Entonces, muchas veces, pues tengo que tener como unas ideas nuevas, tal vez estar como en tendencia con pues muchas situaciones, muchos, eh, pues situaciones sociales, incluso hasta algunos contextos, pues políticos, para tener como estas ideas de, a lo mejor, qué cosas podría utilizar, qué cosas podría como agregar y tener un poco más de información extra que de repente me podría como servir o funcionar para agregar a mis proyectos. El problema viene que, pues realmente yo no estoy teniendo como estas ideas, estos brotes creativos. Entonces siento que mi trabajo se está quedando un poco estancado y que de cierta forma me preocupa un poco. Entonces, no sé si tengas como algún consejo, alguna ayuda que me podría, eh, s pues servir para ya no tener o tratar de de salir de este de este bloqueo.
Okey. Okey. Sí, por favor. Muy bien. Okey. Definitivamente creo que entiendo, eh, cómo te sientes. Eh, eh, cuéntame para poder, eh, a lo mejor ir más profundo, eh, ¿cuál, eh, cuál es tu puesto y cuáles son tus tareas principales aparte de esto que me acabas de comentar?
Pues mira, fíjate que, mm, eh, hasta eso la parte de mi puesto no es como tal que tengo un puesto. Realmente solo es como la parte de edición de video y, pues, nada más es como a lo que me dedico. Como que las personas me mandan sus videos, yo los edito y se los regreso ya a lo mejor cortados, se los mando, ah, con algunas ediciones especiales, con algunas imágenes de de broma o como con ciertos, eh, datos importantes, como que todas estas, eh, cosas son lo que realizo. Y en cuestión de, pues, qué actividades hago, pues en sí es como esta parte que te mencionaba. Realmente es el el portar los clips que los clientes me mandan. Tratar de resumirlo lo más posible, como tener estos vídeos highlights y poder mandárselos como a a los clientes y que los clientes los publiquen, ya sea en sus redes sociales, que los ocupen para books, que lo ocupen como a lo mejor para esta parte de a veces que toman fotos en fiestas, también poder como en esta parte, pues, mandárselo a otro cliente, a otro tercero y que de cierta forma, pues, puedan como disfrutar de a lo mejor de algún evento, eh, familiar, algún evento que involucra el estar como grabando a diferentes cámaras, empalmar como escenas. O sea, realmente no es como tan complicado. Pero, pues, de cierta forma sí hay veces que es necesario como el estar evolucionando estas ideas para que no se quede como estancado el proyecto o las ideas y que se vea como muy plano todo.
Sí. Okey. Claro. Okey. Ujú. Okey. Okey, eh, entiendo, perfecto esto que me comentas, eh eh, dices: "No es tan fácil", pero pero creo que, no es tan tan no es tan difícil, pero, no es tan difícil para ti, que tienes como que esta parte creativa, ¿no?, que lo haces, pues constantemente, eh, creo que es un arte, ¿no?, hasta cierto punto, esto también es un arte, entonces tú que lo sabes hacer y que tienes esta experiencia pues, no se te dificulta, pero, sí tiene seguramente su grado de de dificultad, ¿no? Oye, y, ¿algunas partes de tu trabajo, te parecen hasta cierto punto repetitivas o aburridas?
<chuckles> <chuckles> Claro. Fíjate que yo creo que sí, mm, se me viene a la mente algo algo muy, pues, repetitivo, digámoslo así, que es, por ejemplo, lo que te mencionaba de las fiestas, creo que sí es muy repetitivo con patrones muy específicos, que muchos clientes, como que buscan algo muy específico, que a lo mejor el cuando es la partida del pastel, cuando le cantan las mañanitas, cuando son como momentos muy específicos de la fiesta, siento que es lo que todo todo público, todo cliente que que busca como estos videos son lo que más buscan y que más quieren que esté dentro de estos vídeos, entonces creo que en esta parte sí se vuelve como muy repetitivo, en otros contextos, a lo mejor para alguien que va a publicar sus videos en en redes sociales, creo que siempre busca como el causar risa a las personas que lo van a ver, mm, por ejemplo, eh, ah, hay muchos que muchos vídeos que he editado como de motovloggers que son, pues sí, de que tienen como los las cámaras desde los cascos y demás y que pasa algo gracioso, o que pues a lo mejor, eh, vieron algún accidente y demás, como que siempre tratan de buscar como una imagen como de humor y tratan de, pues, has como hacerlo más gracioso el momento y que el público tenga como esta interacción, entonces sí tengo como que estas 2, partes que siento que son muy repetitivas, pero, siento que en la que más más más me afecta en cuestión creativa, es en la parte de, a lo mejor la edición del para los motovloggers, creo que esa es la parte, porque, justo el el hacer el momento más más cómico, más gracioso, más chistoso, es hace que necesite como más información, a lo mejor de algún contexto previo, a lo mejor de, pues, de alguna imagen graciosa, como que toda esta parte, pues, sí necesito estar como en constante, mm, renovación de de situaciones, eh, sociales, eh, de situaciones de chistes, a lo mejor de algún comediante, algún video que hizo hace tiempo y que tiene como, eh, el momento preciso para poder ponerlo en este video, entonces creo que sí, esa es la, eh, en donde más me me perjudica creativamente.
Okey. Sí. Sí. Okey. Okey. Okey. Ah. Ujú. Okey. Ajá. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Okey, te te suena hasta a veces repetitiva y y hasta cierto punto aburrida, eso eso intentas decir, okey, perfecto, oye, y cuéntame, ¿has intentado cambiar algo de de este trabajo para para no hacerlo, eh, de esta forma, eh, aburrido, no sentirlo tedioso, no sentirlo tan repetitivo?
Sí. Sí, lo he intentado, realmente creo que lo que intenté no fue tal vez, adecuado, o tal vez, no fue lo que yo esperaba, realmente lo que intenté fue cambiar de software de <chuckles> para edi para edición, realmente al principio me gustó porque aprendí como otro otro programa, aprendí como otras herramientas que que me daba esta esta plataforma, este este software, pero siento que, e el proceso de cambiar de un software a otro de golpe hizo que todo se volviera muy aburrido y como muy muy plano, como que no tenía estos picos como de de adrenalina, como de, pues, estoy aprendiendo más, estoy aprendiendo menos, como que todo esto, pues, como si lo pudiéramos ver como una gráfica, como estos picos de subida y bajada, siento que no lo disfruté tanto y siento que muy rápido me adapté a este software, que fue como algo bueno, digámoslo así, pero a su vez fue como, bueno, ya aprendí, ¿y ahora?, <chuckles> entonces como que no no lo disfruté y siento que, pues, mm, al final de cuentas, regresé al mismo punto en el que estaba, eh, en un inicio con el otro software, y otra cosa que intenté haciendo es como ver trabajos, eh, digamos anteriores que he hecho y tratar de compararlos con a lo mejor, alguna otra, eh, otra persona, otra situación y que, a lo mejor, era otro editor y demás, que me pudiera como a a ayudar a a tener como estas ideas, en su momento me ayudó bastante, incluso creo que fue como lo que más me ha funcionado, pero creo que en este momento, como que para expandir todas las ideas o las opciones que tengo, sí, ya es un poco complicado y que encontrar como referencias visuales de para tal fiesta, o para tal persona, o para tal situación, siento que ya es demasiado y ya no encuentro como algo tan rápido.
Okey, sí. Okey. Ah, okey, eh. Okey. Ajá. Claro. Okey. Bueno, pues mira, eh, en base a lo que me has dicho, creo que, eh, a lo mejor de alguna forma, eh, podría ayudarte y tú me dices si si sí o si no, eh, variar un poco tu rutina, ¿no?, cambiar tal vez el orden o la forma de hacer estas tareas para romper un poco con la monotonía, ¿no?, eh, no sé, eh, cambiar estos pasos, este orden de los pasos que sigues al momento de de hacer tu trabajo, eh, para que se dejar esta monotonía y empezar a hacer como cosas nuevas, cosas diferentes. Eh, automáticamente, tu cerebro, pues, va a salir como que de esta zona de de hastío, de aburrimiento, porque vas a hacer las cosas diferentes y entonces, pues, tu cerebro se va a poner 100% alerta y y la forma de hacer las cosas, pues, van a ser diferentes. ¿Tú crees que de alguna forma esto pudiera ayudarte a romper con esta rutina?
Ah, dime. Okey. Entiendo. Creo que sí, el tener como, esta parte que mencionas de de tener como frescura, <chuckles> creo que sí, me me vendría muy bien, más en la parte, pues, creativa y que de cierta forma no me no me sienta tan aburrido, que no me sienta agobiado, tal vez, que no se vuelva tan rutinario, que sea, pues, distinto a como vengo manejando como toda esta situación. Creo que podría podría intentar como el variar esta rutina y a lo mejor cambiar como el orden de de las cosas, principalmente en la parte de, a lo mejor, la edición de buscar en vez de, a lo mejor, empezar primero como recortando lo los vídeos, a lo mejor, empezando a buscar información y buscar alguna referencia visual y ya después recortar. Creo que podría, eh, pues, intentar y y porque realmente no lo había como analizado de esa perspectiva, el cambiar o variar esta rutina, y creo que podría funcionarme bastante bien e esta parte.
Sí. Claro. Podría funcionar. Claro. Podrías probar. Oye, y cuéntame. Tú crees que de alguna forma buscar inspiración externa, eh, po como por ejemplo leer artículos nuevos, eh, a la mejor una persona que te guste cómo hace su trabajo, eh, empezar como a visualizar ya de manera, em, de de en forma de estudio, eh, a la mejor tener como esta inspiración que te ayude a a, pues, a mejorar estas fo esta forma de trabajar, esta rutina, también pueda ayudarte con la retroalimentación de ciertos colegas, eh, ¿también pudiera servirte para darte ideas frescas?
Yo creo que sí. Realmente creo que ese es uno de las de los factores que tal vez me ha faltado, como el buscar, tomar como estas inspiraciones, buscarlas y demás, pero creo que es una una gran idea la que me das, el tratar de buscar como alguna otra referencia visual en algún colega, algún conocido que que me pueda como brindar a lo mejor su portafolio de de trabajo y, pues, tal vez tener como esta, mm, esta inspiración extra que que que requiero y que busco. Pero muchísimas gracias por por escucharme y darme estos consejos, creo que me van a venir bastante bien y que creo que me van a me van a servir para esta nueva rutina y que de cierta forma me me salga salga de este bloqueo creativo, pero de verdad, muchísimas gracias y hasta pronto.
Con gusto, confío en que todo saldrá bien.